İhi yok. <laughs> Gerçekten çok kötü yemekleri.
Hani, şöyle bir Ya, şu anlamda soruyorum; ben şeyi de çok severim, böyle, hani, ailece, eee, bir yere Hani, böyle, o bir bir bir paket gibi ya, hani, ailecek arabaya binip ya da, işte, ne kullanıyorsan bir şeye, bir toplu taşımaya binip, bir yere gidip oturup yemek yemek. O, böyle, bir, hani, ımm, bir deney yani. Hani, o o da beni böyle senin var mı, sizin var mı öyle gittiğiniz, sevdiğiniz yerler?
Hı hı, ı hı. Evet. Evet. Yani, evet, restoranlar var. Hani. Y yani, çok yer var, yemek yani burada gidip yediğimiz, sevdiğimiz ama, eee, Estonya yemeği değil. Yani, Estonya yemekleriyle hiç aramız yok. Çünkü yemekleri ya, bizim kültürümüzden hem çok farklı hem bence çok kötü. <chuckles> Bana göre tabii ki. Çünkü, emm
Hıı. Ya Zaten Estonya mutfağı diye hiçbir şey duymamış olmamdan anlamalıydın yani. Hayatımda hiç Estonya yemeği duymadım.
Evet, hiç yok. Yani, bir böyle şeyde, eee, yemek kültürlerin dünyaca dünya mutfağında hiçbir Eston yemeği yok zaten. Yani, bu kendi y yemekleri biraz değişik, kendilerine göre. Ama tabii, burada, işte, makarnacı, pizzacı çok şey var. Yani, mesela Amerika'nın çok yemeği var.
Merak etme, araştırıcılık biraz. E, tabii, tabii. E, bir şeyler öğrenmişlerdir aynı Hah, tamam. E, biz de biliyoruz Amerikan yemeklerini. Şey yapıyorsunuzdur biraz daha
Ya, evet. Yok, yok, hani, şey için söylüyorum. Şimdi sizin yaşadığınız yerde deneyimlediğiniz şeyler dünya mutfağında zaten yer etmiş şeyler. Orada, hani, zaten bilip de bulacağınız çok şey var. Burada yok. <chuckles>
Hıh. Evet, doğru. Doğru. Yani, burada yok, burada yok. Burada hiç mi yok? <chuckles> Yemiyorlar. Ya, burada burada da biz mesela bazen şöyle oluyor; bunu çok sevmekle birlikte bazen o kadar canım istemiyor ki buradaki yemekleri yemeyi. Yani, hani, şeye yemek yemek benim günümün, ümm, böyle, hani, beni mutlu eden, yapmak da yemek de önemli bir kısmı. Hatta, böyle, hani, bazen stres atmak için bile yemek yapıyorum, yani, hani. "Bana iyi gelecek." falan diye. Evet, evet. Kadınlar için değil mi biraz, ne yazık ki öyle bir şey var. Biraz da bekleniyor. Evet, evet. Ama şey, eee, ne derler ona? Onu ben de arıyorum yani. Bunların da yemek kültürü çok şey değil.
<chuckles> Burada yok. I. Evet, benim de. Evet. Mutfak zaten bizim stres atma ortamımız. Aynen öyle, ben de çok severim. <giggles>